ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ของเราอะก็จะมีแค่กระเป๋าน้ำแข็งอะที่เพิ่มเข้ามา เพราะว่าเราจะต้องปั๊มนมแล้วก็คือเก็บไว้ตลอดเวลา แบบเนี้ยค่ะ อืม
อือฮึ อืม อืม อืม พอพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วเนี่ย แน่แหละ พอไปไหนมาไหนกับเด็กอะ มันก็ต้องมีในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วย ตรงนี้นี่คุณมีมาตรการ เอ่อ เกี่ยวกับความปลอดภัยยังไงเวลาที่พาเด็กไปข้างนอกคะ อย่างเช่นแบบนั่งรถเนี่ยต้องขับรถช้าลงไหม มีสติมากขึ้น มีคาร์ซีต อะไรอย่างเงี้ย พอจะมีอะไรแนะนำได้บ้างคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ เอาจริง ๆ แล้วอะ เราอะจะบัง เขาเรียกว่าอะไรอะจะ คือไม่ได้เชิงบังคับหรอก แต่ก็คือต้องทำให้มันเป็นแบบว่ากิจจะลักษณะค่ะ ไม่ว่าเขาจะร้อง หรือจะอะไร อย่างเงี้ย เราก็ต้องให้เขานั่งคาร์ซีตตลอดเลย อืม เรา เราให้เขานั่งจนมาถึงทุกวันเนี้ยค่ะ เพราะว่าเวลาไปไหนอะเราก็จะบอกนะว่า มัน มันสะดวกกับเรา เพราะว่า ปกติแล้วเวลาไปไหนอะค่ะเราจะไปกับลูกแค่ 2 คน อืม ใช่ เพราะว่าปกติเราจะเป็นคนแบบ ดูแลลูกเป็นหลักอะค่ะ อืม ใช่ แล้วก็ ก็จะมีรถเข็น มีเป้ มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนเด็ก ๆ เนาะ ตามช่วงวัยอะค่ะ เป้ก็คือเอาไว้แบบหน้าท้องอะค่ะ อา เขาจะอยู่แบบ หน้าท้องเรา อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม โอ้โฮ ดีเลย ค่ะ ๆ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ๆ ค่ะ อา อืม ฟังแล้วก็ดูสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วย แล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะ
ใช่ โอ้โฮ อุปกรณ์ทันสมัยอยู่ค่ะ อืม
อา ดีเลยค่ะ เหมือนเมื่อกี้ตอนแรกที่คุณแบบเล่าให้ฟังว่า คุณพ่อคุณแม่เขาก็มาอยู่ช่วยเราในการดูแลลูกเนาะ แต่ก่อนหน้าเนี้ยเขาก็อยู่แบบเหมือน เหมือนที่อยู่ของเขาอยู่แฟลต แล้วตอนเนี้ยมัน มันน่าจะมีในเรื่องของแบบความเป็นส่วนตัวไหมคะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราอยู่กับสามีมา แล้วพอมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนี่มันเป็นยังไงบ้างคะ อยู่ร่วมกัน?
<chuckles> เราปรับ เราปรับได้ง่ายค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะค่ะ ก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานมีลูกอะค่ะ เราก็เหมือนแบบว่าใช้ชีวิตแบบ คือเหมือนแบบอยู่ก่อนแต่งกับสามีมาก่อนแล้วอะค่ะ แล้วแบบแม่ก็จะมาหาเป็นแบบครั้งคราวอะค่ะ เขาก็ไม่ได้แบบซีเรียส เรื่องแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เรา เรามาอยู่ด้วย หรืออะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มัน มันปรับกันได้ไวมาก ๆ เลย อืม
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม อืม อือ ก็คือว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันอยู่แล้ว ก็เลยแบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วแหละ ไม่ต้องปรับอะไรมากว่าใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร คือมันปรับตัวได้ง่ายขึ้น
มันปรับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะ ใช่ มันปรับตั้งแต่ก่อนแต่งอะค่ะ เพราะแบบแต่งอะมันก็เหมือนแบบใช้ชีวิตแบบเดิมอะค่ะ แล้วพอมีลูกอะค่ะ มันก็ไม่ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก อืม
อืม อืม อืม